Ouais.
Heu, parce que justement pendant que chacun va avoir, heu heu, son petit tissu et heu, et souvent en fait ça va être les demoiselles d'honneur contre les les alors pour les garçons, heu, les hommes d'honneur? Heu, du côté les garçons d'honneur pardon, effectivement les garçons d'honneur, heu, donc du côté du marié les garçons d'honneur souvent par contre, heu, eux ils vont pas forcément être habillés en tissu pagne, eux ils vont plutôt être habillés, heu, en costume
Ouais, heu, les garçons, ouais je sais même pas comment? Voilà, les garçons d'honneur. D'accord.
mais sur le costume il va y avoir, heu, soit, heu, la pochette en tissu pagne, soit la la cravate, en fait ils ils vont rajouter exactement. Pour les hommes c'est plus l'accessoire, heu, ça va plus être le le marié qui lui, heu, va être habillé en en en, mmh, entre guillemets en «tenue traditionnelle» avec, heu heu, les couleurs de de sa famille, et heu, souvent, heu
OK. Oh c'est l'accessoire en fait. Mais c'est incroyable cette histoire. Heu, et et est-ce que ça évolue dans le temps? Parce que j'imagine qu'il y a 50 ans et maintenant alors même si l'étoffe reste la même, il y a sûrement des des choses qui ont évolué, non?
Alors je dirais que ce qui a évolué, heu heu, il y a 50 ans, heu, je pense qu'il y avait des étoffes encore plus, heu heu, qui représentaient véritablement la famille mais au niveau, heu, même du village proprement dit. Heu, parce que
D'accord. OK, un peu comme un blason finalement, heu, incroyable.
Exactement, et en fait, en fonction de du tissu, on savait dire exactement, heu: «OK, heu, lui, heu, il est breton, de telle famille, heu» m mais vraiment, juste avec, heu, ave avec le tissu.
<chuckles> C'est incroyable. Et est-ce qu'on arrive à dire autre chose avec ce tissu? Hein, donc on a dit c'est c'est un c'est un statut social probablement selon la la qualité du tissu. Hem, la couleur peut en dire, heu, ou les styles de vêtements peuvent en dire plus sur l'origine, heu, de la famille. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui peuvent être, heu, finalement, heu, passés avec ce tissu? Je prends comme exemple, par exemple, il y a il y a il y a pas mal d'ethnies, alors en Asie je pense notamment, où le petit accessoire, heu, placé là où il faut nous fera dire que la personne n'est pas mariée ou alors elle est maman ou alors voilà ce type de message.
Alors. Oui. Alors oui je je je vois ce ce dont tu parles. Alors non, on va pas avoir ça. Par contre, je sais que, heu, en Afrique de l'Ouest, ils ont justement ces ces petites distinctions, des, heu, soit des scarifications, soit des tatouages, soit des des bijoux
D'accord.
des bijoux aussi qui qui permettent de savoir si par exemple, heu heu, la personne est est issue, heu, d'une royauté ou heu, ou cet et ou si c'est un noble, heu, ce genre de choses, heu, et en fonction du nombre de de bijoux, heu, dont dont est parée la mariée, heu, et les bijoux vont être aussi bien sur, heu, sur les pieds, sur, heu, sur les mains, ainsi que les tatouages au henné, et heu, et c'est ça qui va faire
D'accord. OK, et est-ce que tu es habillé en wax là, heu, au moment où on se parle?